So, dati, 'yon nga, nag nagti-treat ako sa mga ka-co-teacher ko, pero ngayon nga, dahil nga, ah, tutorial na lang, so, family ko, o kaya naman, ah, 'yong mga estudyante ko, 'yong mga tinuturuan ko, binibigyan ko ng simpleng ano lang, simpleng treat, halimbawa, pulvoron, chocolate, gan ganiyan. Oo, gano'n lang siya. <chuckles> Oo, 'yan ganiyan.
Mm. Ah. Ay, opo. Ay. Ay, nakakatuwa naman po. Ang saya naman pong maging estudyante niyo, may may pasalubong. <chuckles>
Oo, 'yan. Tapos kapag nakapag-bake 'yan, oh, siya, sure ang sarap naman ng cake. Ayan.
Hmm. Mm. Ako po kasi, ano, eh.
Gano'n siya, gano'n lang kasimple. Ikaw ba?
Ah. Ako naman po, ano, minsan, ah, nililibre ko sarili ko ng kunyari po ano, manicure, pedicure, kasi 'pag mag-isa po kasi ako parang medyo malungkot kumain, kaya parang ginagawa ko po, self-care day, magpapagupit ng buhok o kaya ano lang po, mga simple lang po, na hindi gano'n kagastos. Kumbaga po parang masisipagin pa po ako mag-trabaho, kasi nakikita ko po na may, ah, nagagawa po ako para sa sarili ko. 'Yun naman po 'yung akin.
Ay, buti ka pa kasi single ka pa, 'no. Oo. Ah, fiance, oh, kasi wal fiance pa lang naman, 'di ba? <chuckles> Oo, oo, pero 'pag 'pag nagkaroon ka na ng nagpakasal ka na at nagkaroon ka na ng anak
Ilan Ay, may fiance po ako, pero ano po. Ay opo. Pero 'yun po, 'yung medyo nag-ano rin po sa pamilya.
mapo-focus mo na rin sa mga anak mo. <chuckles> Eh, ganiyan 'yan, kaya pag-anuhan mo, ah, paghandaan mo, 'yan.
Ah, op Ay, <chuckles> maya pero Ay, opo. Talaga pong gusto ko rin pa rin pong ano, eh, alagaan sarili ko, kasi siyempre po, walang ibang mag-aalaga sa sarili natin, kundi sa tayo rin. <chuckles> Tan
Siyempre, lalo't ako, yeah, siyempre hindi na hindi na ako bumabata, tumatanda na, so, kailangan ko na rin ng mga ano, ah
Ay, 'di naman po halata.
mga ano, ah, simpleng pag-comfort sa sarili, ayan. Pa uhm
Hmm, eh, sabagay po. Pero 'yun nga po.
Ingat, 'yun. Ingat sa sa health, kasi nga, oo, may mga nag nag-aano na rin ako maintenance. <chuckles> Oo.
Opo. Ay, uhm, sabagay po. Ah, naku po, napasarap po 'yung kuwentuhan po natin, ano. Ah opo sa ulitin po, ha. Maraming salamat po.
Ganda ng usapan natin, salamat.
Ingat po.
Ingat

'Pag to nang 'pag ganun na maliliit na tagumpay, hmm, puwede naman din mag-celebrate din yun, simpleng pagluto lang ng masarap na ulam, 'no para sa family na pagsasaluhan ninyo, okey na yun 'no, kahit na, na
Mm. Ay, opo. Mm.
ano lang, ah, simpleng ulam ayan, so ma-appreci appreciated na rin yun no, at least 'di ba, kahit na s na maliit lang yung tagumpay na nakuha mo
Ay, ang ganda. Opo. Mm, parang malaki na rin 'no.
okey na yun. Oo, oo, pero siyempre yan kasama mo family. 'Di ba, importante kasi family, oo, kung sa school nam ay sa school, kung sa trabaho naman, o tipong ano lang kahit siomai-siomai lang 'no. <chuckles> Oo, wow.
Ay opo, nakatuwa. Hmm. Mm. Ay opo parang, pang ano lang po, 'no, pagtapos ng klase ninyo kumbaga sa buong araw talagang mapapa mapapahanap din ng parang comfort food po, eh.
Oh. Oo. Tusok-tusok na nga okey na yun' no, kasama yung, ah kasi may minsan kan kantyawan kasi yan, eh, no. "Hoy, op ano ka na, ha, ganiyan ka na, oh, pa-merienda ka naman." Oo, kung may kung may budget, why not 'di ba? Yung mga simpleng pag-treat man lang kahit tusok-tusok, okey na yan, oo. Oh, 'di ba nag
Oo, puwe Ay opo. Mm. "Ah, libre naman," <chuckles> mga ganun po, 'no. Ay, opo. Hmm, <smacks lips> pero pa'no po naiiba yung pagdiriwang ninyo ng tagumpay kapag kasama mo ang mga trabaho mo, kumpara kung mag-isa ka lang?
Kung mag-isa ka lang kasi, ano, eh. Ayon kung tulad mo nga 'di ba freelancer ka, ako rin, ah, ngayon kasi 'di ba freelancer na rin ang tawag nila kasi nagtu-tutorial ako, so ang mas tini-treat ko, yung family ko.
Mm. Opo. Hmm.
Yan, tini-treat ko yang family ko. Tapos, ah, kung sa trabaho naman
Opo.

Meron din, ah, 'yan, ah, nag grabe sa print, sa ginagawa namin. Pero hindi hindi sa katrabaho ko, ha, sa family ko, nagha-hiking kami. Oo, hiking. Oh, ayan. Oo, hiking, kasi malap nandito ako sa Montalban. So, siyempre maraming bundok ano, bundok kasi ano, bundok kasi ang ang Montalban. So 'yan, so isa 'yan sa mga ginagawa namin. So, simpleng pagdiriwang din 'no, na tagumpay sa trabaho, kapag walang pasok, no. 'Pag walang pasok, ayan pwede, nag-e-enjoy kami na umakyat, sa bundok kasama din ng iba, bilang pamilya. Pero syempre yung yung kayang-kaya lang naman na akyatin ng mga bata. Mm. Uga
Mm. Ah, okey po. Ay, wow, hiking. Hmm. Mabundok po, opo. Sariwang hangin. Mm. Ah. Mm. Ay, opo. Hmm, bilang pamilya. Ay, wow. Ay, opo kasi ma 'pag mas matarik baka po hingalin sila masyado.
Oo, yun nga. Oh, hindi nyo na kaya kapag masyadong matarik. Yung simpleng ano lang, yung madaling lakarin ng mga bata, 'yan, hiking. Para alam mo yun, para ma-appreciate din yung nature. So, siyempre 'di ba, minsan sa trabaho kasi, minsan nakaka-stress din, 'di ba, nakakaramdam ka ng pressure. So, kailangan ano, ilabas mo na siya, eh. Ilabas mo siya sa nature, 'yan, para ano, nang sa ganun yung isip mo, yung yung puso mo
Mm, kakatuwa. Ay, opo. Laging nakaupo, eh. Totoo po. Mm. Ay, opo. Totoo po 'yan. Mm.
saka yung mga pagod na nararamdaman mo sa trabaho, 'yan, mailabas mo siya, sa pamamagitan ng pagtingin at pagtanaw sa mga kagandahan ng kalikasan. At, ayan.
Ah. Hmm. Opo. Hmm, totoo po 'yan, sang-ayon talaga ako diyan. Maganda po talaga kapag napunta po sa kalikasan, kasi nakaka nakakapuno po ng enerhiya ulit.
Oo. Oo, saka merong peace of mind, 'no? Yung tipo bang nagmamasid ka lang sa nature? Ay, ang sarap na nun, 'no? Oo, naka oo, nakakabawas siya ng ng stress, kasi minsan sa trabaho, 'di ba? Oo, nagtatagumpay ka kasi nga sobrang sipag mo, pero siyempre andun yung pressure, andun yung pagod na nararamdaman mo, lalo na kapag marami talagang trabaho o tinatrabaho. So, kailangan mo rin na mag-unwind. Oo.
Mm, totoo po. Mm. Aya ang sarap naman nga po nun. Hmm. Opo. Mm. Ah, opo. Parang nakakalunod naman po minsan, 'no? Kailangan niya din makaalis-alis kahit konti. Lalo na kapag sa bahay po lagi, ah, kasi dahil sa trabaho nasa bahay, nakakabagot rin po.
Oo. Oo. Mm.

Hoy, maganda 'yan, 'no, so siyempre 'di ba kasi nga dahil nga masaya ka 'no dahil na nagi may naka-appreciate sa trabaho mo. Kahit man ng simpleng bago, oh tama nga sinabi mo 'no, kahit na magluto lang sa bahay. Kaya so 'yan, ako rin ginagawa ko rin 'yan kasi nga ah, may mga anak din ako, so sy iba yun sa trabaho, kasi iba din yun sa family. 'No?
Mm. Opo. Mm. Opo. Mm. Ah, opo.
Oo tulad ko kasi ano teacher ako, eh. Opo. Ah oo nagtuturo ako before sa school pero dahil nga ngayon, ah, meron akong maliit, so tutorial lang muna. Pero dati nag-e-enjoy talaga ako ng mga mga ka co-teacher ko, no, so hanggang ngayon meron pa rin kaming ano, ah, communication. Pero ngayon dahil nga tutorial ako, so siyempre inuuna ko yung mga anak ko, asawa ko, yan. Mm. o simpleng kapag sumahod, "Oh, tara, ah, Jollibee tayo," o, kasi nga kasi nga ang mga bata no mahilig sila sa Jollibee. Ayan, oo. Ay gastos, kaya tuwang-tuwa niyan mga anak ko, so siyempre 'pag natutuwa ang mga anak ko, natutuwa na rin ako yan. <chuckles> O oo.
Ay, sabagay po. Mm. Mm. Opo. Ay, totoo po 'yan. Mm. Mm. Ay oo pag Ay, opo kahit po sa mga kainan. Ay, nakakatuwa po talaga yung saya po ng anak po 'no, saya rin po ng nanay. <chuckles>
Oo, ganun talaga 'pag nanay na 'no, mas iniisip yung anak, 'yan. Pero siyempre, siyempre may mga time pa rin naman na siyempre gusto ko rin makapag, ah, yun bang makapag-enjoy kasama din yung mga friends 'yan, kasi medyo malabo malabo na nangyayari yun kapag, ah, may asawa ka na, eh. Lalo na 'pag may baby ka, so, siyempre nagmamadali ka umuwi kasi nga merong maliit na nag-aantay sa'yo. Ayan.
Oo eh. Nakakatuwa naman. Hmm, Opo, parang bibihira na po, 'no? Hmm. Ay, totoo po. <smacks lips> Naku po, nakakatuwa naman po 'yan. Para, ah, matanong ko po.
Oo.
Ah, nabanggit niyo nga po nagsasalo-salo po kayo, may iba pa po ba kayong parang, ah, ginagawa kumbaga po ah, anong mga paraan ang karaniwan niyo pong ginagawa para magdiwang <smacks lips> kapag may malaking tagumpay sa trabaho?
Oo, sige

Hello, magandang umaga.
Hello, magandang hapon <giggles> <laughs> Oo
Ay, oo nga hapon na nga po pala. <chuckles> Medyo ano pa rin po yung <scoffs> ano ko yung utak ko po.
Oo mm.
Kamusta po kayo?
'Eto ayos naman, nakakain na. Ikaw ba?
Mm. <smacks lips> Ako po, okay lang nakaka-kain na rin po <inhales> medyo pagod po sa trabaho, kaya napaisip po ko kung umaga na po ba o hapon. <chuckles> <inhales> Mhm.
Oo, trabaho.
Opo, pero matanong ko po <smacks lips> may pinag-iisipan po kasi ako eh. Nag-iisip po ako ng pa'no ko kaya p'wedeng ipagdiwang yung tagumpay ko sa trabaho, <smacks lips> kayo po ba meron po ba kayong parang, ah, paraan pa parang, paano po ninyo pinagdiriwang ang tagumpay niyo sa trabaho?
Ah, simple lang, kakain sa labas <giggles> oo 'yan ka kasama yung ibang mga kasama yung mga katrabaho, 'no, so, syempre syempre 'di ba tra trabaho 'yan, eh, so kung nag ah, naging successful yung trabaho mo
Hmm. Ay, opo, salo-salo. Mhm. Opo. Mhm.
kung meron ka naman budget. pwedeng mag-invite no pwedeng mm mag-invite tapos lumabas, 'no, para kumain na simpleng hindi naman masyadong magastos pero mai-ti-treat mo ba yung mga kasama mo dahil nga masaya yung pakiramdam mo, dahil naging success ka sa trabaho 'di ba, nagtagumpay ka, 'no, so, ibig sabihin kasi nu'n naa-appreciate yung mga tra simpleng trabaho na ginagawa mo ng gawain mo sa trabaho. So, siyempre 'di ba napaka ah, nakakagalak sa puso kung kung na-aappreciate ka sa sa work mo, 'no, sa trabaho, so siyempre 'di ba ang sarap din kapag kasama mo yung mga katrabaho mo, lalo't naging close ka sa kanila, 'no.
Oo. Mhm. Mhm. Ah, sabagay. Hmm, <smacks lips> oo nga po. Mhm. Ay, totoo po 'yan. Hmm, <smacks lips> ang ganda nga po nun. Ay, totoo po yan lalo na yung mga ah, parang kaibigan na po ninyo, 'no?
Oo, ikaw ba? Ano ba yung ginagawa mo, yung simpleng ginagawa mo para para lang ma ma ma mapagdiwang o mai-celebrate yung tagumpay mo sa trabaho mo?
Hmm. Mm.